Chắc chắn là có rồi. Mình, ờ, thường hay kết hợp thêm đi tập gym, ờ, khoảng 3 ngày trong 1 tuần, tại vì mình làm văn phòng thì ngồi cả ngày rất là nhiều. Và thường thường, bạn biết làm văn phòng thì cái giấc mà 3:00-4:00 chiều là mọi người hay mua trà sữa với nhau uống nữa, cho nên là phải kết hợp thêm đi tập. Thì sau khi mà tan làm á là mình sẽ thay đồ tập, và đồ tập mình thì cũng có một ngăn riêng đầy ắp luôn nha, cũng đủ thứ màu sắc luôn.
Ờ, đúng rồi. <laughs> Đấy. Ừm. Rồi, rất là kiểu như là mỗi mỗi mỗi lần tập lại một bộ trang phục khác nhau nó cũng làm ảnh hưởng đến cái tâm trạng của bạn vào cái buổi tập mà, đúng không? Kiểu như háo hức mong chờ, hôm nay sẽ mặc bộ này, hôm sau sẽ mặc bộ kia để đến tập nè, nhỉ?
Chính xác. Ừ, nó không thể, ơ, trùng nhau được, chẳng hạn như là hôm đó mình đã mặc màu vàng vàng chanh rồi thì ngày hôm sau mình sẽ chọn màu khác như là màu tím, màu tím nhạt nhạt chẳng hạn, sẽ không chọn lại cái màu vàng đó.
Ừm. Ừm. Rồi, chí ít là, kiểu, như trong vòng 1, 2 tuần hoặc thậm chí là 1 tháng là không bị trùng bộ nào. Quá xịn luôn! <laughs>
<laughs> Một tháng thì nhiều khi là cũng hông tới nỗi là 1 tháng nhưng mà 1 tuần thì chắc là có thể không trùng nhau bộ nào đó.
Ừm. Đó, thì nhưng mà lại đi tập gym cơ mà, đúng không? Đi tập gym thì là một tuần có 3 buổi thôi mà. Với cái số lượng đồ của bạn như thế thì có khi là vẫn tự tin được về cái việc đấy, nhá. Nhưng mà nhưng mà rõ ràng là mỗi khi mà, kiểu, thay đổi từ cái bộ công sở mà sang cái bộ để đi tập gym như thế, bạn thấy tâm trạng nó cũng có sự thay đổi không? Giống như kiểu là "À" xong Ừ, ừm, ừm.
Ừm. Chính xác. Chính xác là có có sự thay đổi luôn á, giống như là, nó một giống như là một cái công tắc vậy đó bạn, giống như là mình bật nút một cái là ô kê, bây giờ chuyển qua chế độ thể thao nha, hổng có ngồi văn phòng nữa, mình mặc vô mà mà thông thường á nha, mình có một cái tip đó là mình sẽ thay đồ tập trước khi rời khỏi văn phòng, mình sẽ đi thẳng tới phòng tập luôn để mà mình đang, ờ, nhờ cái bộ đồ tập đó sẽ boost thêm cho mình những cái cảm xúc về tập luyện á, chứ nếu không mà nếu mà mình đang mặc đồ công sở thì đang chạy xe trên đường, có khi mình quẹo về nhà luôn mất. <chuckles> Chính xác luôn.
Ừ. À! Ừm. Có khi rẽ về luôn. Ừ, đấy, đấy, đấy, công nhận, công nhận. <laughs> Vậy là nhiều khi là, kiểu, cảm x cảm xúc là đi trước cái cách ăn mặc luôn chứ không đúng không? Bạn nhỉ? Ừm.
Chính xác, mình phải giống như là hack hack cái bộ não của mình vậy đó, giống như là bây giờ là đã thay đồ tập rồi nha, là phải đi tập, chứ hổng có được đi về nha. Đó, kiểu như vậy.
Ừm. Rồi. <laughs> Thế thì trong những cái, ờ, loại hình và những cái hoàn cảnh mà đi có những cái việc mà ăn mặc khác nhau như thế ấy, thì bạn thấy là cái kiểu trang phục nào mà khi mà một khi mà bạn đã mặc vào, bạn sẽ thấy, kiểu như, tâm trạng tự dưng nó nó nó vui lên hẳn không? Tức là nó được nâng nâng hạng cảm xúc không? Thì thì là đồ đồ tập
Ừm. Ờ, cái kiểu trang phục mà mình thích nhất á là áo đầm. Mà áo đầm á, thì tại vì cái dáng người của mình là kiểu đồng hồ cát, cho nên là, ờ, nó sẽ có cái phần, ờ, thắt vô ở eo á thì nó sẽ hơi ôm vào eo một xíu, còn cái phần hông thì thoải mái chút cũng được để cho mình, ờ, di chuyển cho nó thuận tiện.
Ừm. Ừm, dáng người chuẩn. Ừm.